Oo may problema pero hindi naman pala.
Oo, oo ayun. Yun yung isa. Mm.
Mm. Oo naman nga. Isa sa hamon 'no? Ang daming kasing ano eh, ang dami din naman kasing, ah, pwedeng mangyari kahit saan ka nagtatrabaho, 'no? Parang lahat naman may positive, 'tsaka negative oo. Depende nalang din talaga sa tao pero para sakin talaga mas gustuhin ko talaga sa opisina kahit medyo nakakapagod at least, sa tingin ko naman mm. Masaya di ba? Mm.
Oo. Oo, tama. Kanya-kanya. Mm. Ako din. Oo nga. Nung naranasan ko na. Oo. Oo nung naranasan ko na na parehas sa opisina tsaka sa bahay, parang ay mas gusto ko pala sa opisina, kasi dati nung bago lang, nasa bahay ako nagtatrabaho, akala ko ang saya-saya na pero iba din pala 'pag opisina.
Mm. Mm. Oo. Oo, di ba? Oo totoo yan.
Mm. Parang hiwalay.
So ay oo, so ayun na
Mm.
Mm, nag-enjoy ako sa ating usapan ngayon, oo. Mag-iingat ka.
Ay, ako di Mm. Salamat sa iyong mga naibahagi, ikaw din.
Hmm, salamat din sa'yo at marami akong natutunan. <chuckles> Ingat. Hmm.
Mm, paalam.